Uhum. Pra nada, né?
Comprando. Quanto você tá pode colocar na sua poupança. Quando chegar no final do ano, que você olhar, você fala: "Nossa, olha o tanto que eu tenho na poupança".
Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Te
E $600 é uma viagem boa, viu?
Hã? Isso. <laughs> Exatamente, pra Fra não, pra Fra pra França? É, pra França, acho que dá pra pra
Sim, com certeza.
Que eu acho que é uma viagem que é $400, pelo menos da última vez que eu vi.
Eu não sei. Aqui a gente viaja pela Europa, é muito barato. É bom viajar pelo Estados Unidos também, é muito barato. Viajar dentro do país, né?
É, mas, é Ah, sim, viagem, hã-hã, viagem por carro. Ô, meu Deus, eu estava vi falando viagem por avião. <laughs>
Pode ser de carro ou não, mas aqui viajar de avião é muito barato também pela Europa, porque você tá dentro do continente, né, então acaba que se eu sair daqui eu for pra França, se eu for pra Suíça, eu tô fazendo um voo low cost.
Ah, barato também? Certo. Aham, sim. Ah. Sim, sim.
Eu não tô atravessando, como quando eu vou ao Brasil ou tô indo para os Estados Unidos, então é realmente mais barato. Ano passado eu fui pra Milão, eu até peguei o dinheiro da poupança.
Aham. Aham. Hã? Sim. Ah, olha. Ao invés de gastar em alguma coisa que você você não não não ia receber, você gastou na via nossa, incrível.
Eu paguei trinta e oito euros, daqui pra Milão. Exatamente, porque eu juntei dinheiro na poupança. Por isso, olha, eu amo ver minha poupança crescer.
Ah, sim. Aham. Sim, sim. É bom crescer e quando quando gastar pra algumas coisas também, tipo, viagem mesmo. Exatamente.
Sabe, é Isso, exatamente, eu guardo pra poder viajar. Eu acho assim, né, no seu caso, você tá pensando em estudar, você tá vendo um futuro, né. Eu tô em outra fase da vida, então agora eu economizo pra poder viajar.
<laughs> Hã? Uhum. Isso, exatamente. Ah! Aham. E é legal, legal pensar isso. Aham. Hum.
É muito legal. Então, faz isso, vai juntando moedinha. Outro dia um amigo meu falou que ele, a mulher e o filho, eles começaram a todo dia eles têm um porquinho. Aí, sempre compra esse porquinho de barro. Aí, desde o primeiro dia de janeiro, toda moeda que entra na casa, eles colocam lá dentro.
Uhum. Hã? Hum. Isso, por quê? Aham. Hum. Aham. Olha, tem o negócio de budget também. Aham. Olha, que incrível! É, me ensinaram o negócio de budget também, de tipo, ver o que você economiza, o que você não economiza e e gastar não gastar dinheiro, mas economizar dinheiro. <chuckles>
Eles fizeram uma viagem, os três com o dinheiro. Pois é, é muito legal. Então olha, alimente essa sua poupança e você vai ficar muito feliz com ela.
Sim, sim. Hã? Tá certo. Eu vou ter que ir agora, viu. Muito obrigado pela conversa. <laughs>
É, foi muito bom, sempre. Depois a gente conversa de novo. Outro, tchau.
Abraço. Tchau. Cer